Ну как времяпрепровождение, например, с какими-нибудь с друзьями и знакомыми, но иногда и есть что-то такое. То есть мы ходили долгое время на этот на спиннинг, сайкл, по-разному называется, велики, которые имитация такая. Да, и мне, в принципе, нравилось, так она в в вы выжимала все соки, вот, но ощущения так себе были, честно говоря потом.
Мгм, мгм. Да я понимаю, да, да. Ну. Да, м, да, да, такое специфически специфическое занятие.
Мгм. Мгм, ну я к тому, что вы от отдельно ходили от всех или, может, у вас компания какая-то образовалась внутри или вместе? Мгм.
Не нет, я сам я с сам0 сам ходил, х с тренером занимался, мне мне хватало этого.
А, ну то есть тренера вы т что-то хо хотели от себя получить. Или тренера, потому что надо взять к
А М, ну я, э, просто считаю, что, э
Букет. Мгм.
Ну особенно когда у тебя на особо нет времени, да, чтобы на во во во многих вещах разбираться, те легче действительно взять взять, э, тренера, и он
Так. Не, они. Нет, имеется в виду, какая-то цель должна быть тогда, раз есть тренер. То есть я в этом смысле.
Не не нет, никакой цели нету. Просто под поддерживать ту ф ту ту форму, которая которая есть. Н там нету цели не там, не знаю, не набрать вес, не там не не не снизить. А просто поддерживать.
От Ну тренер делал. М. Мгм. Не сбросить. Не, я просто тогда не понимаю целеполагания тренера. Ну ходите ходите, таскайте разные тренажёры, да и всё, и будет вам счастье.